जी, बिल्कुल आपसे ये जानकर बड़ी ख़ुशी हुई कि आप एनजीओ इस तरीके से कदम उठाते हैं, पेड़ों के बारे में जागरूक करते हैं लोगों को। तो ये बहुत अच्छी एक बात है मुझे लगता है कि सभी को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए क्योंकि पेड़ जो हमारे जीवन का एक आधार ही मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि शुद्ध हवा, ठंडी छाया, फल-फूल और प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करना। इसके अलावा औषधि आप देखें कि जो पीपल हो गए, शीशम हो गए या बबूल हो गए तो कितने ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं इन पेड़ों के। लेकिन अ, मुझे लगता है कि आजकल जो लोग हैं वो सिर्फ़ अ, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके अ, पास नहीं उनके उपयोग इस तरह से नहीं कर पाते जो पहले समय में होता था। तो ये भी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा जागरूकता की कमी है और अ, जिस तरह से आपने बताया ना कि आप एनजीओ से जुड़े हुए हैं और आपने काफ़ी ज़्यादा अ, जो पेड़ों के बारे में लोगों को जागरूक किया। तो ये परिवारें अ, पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान मैं कहना चाहूँगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है। लोगों में गर्मी के मौसम में किस तरह से डिहाइड्रेशन या आप देखेंगे कि जो अ, स्किन इन्फेक्शन काफ़ी तरीके के जो हीट स्ट्रोक की काफ़ी ज़्यादा मुझे घटनाएँ सुनने को मिलीं जो कि पहले बहुत रेयर हुआ करती थीं। आपने शायद इस गर्मी में सुना होगा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो मैं मुझे लगता है कि पेड़ों का इसमें काफ़ी एक बड़ा अहम योगदान है कि पेड़ों की कमी की वजह से ही ये जो चीज़ें हैं, नई-नई बीमारियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। प्राकृतिक आपदाएँ काफ़ी ज़्यादा एक अ, फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
जी, जी। हाँ। जी। हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी। बिल्कुल, बि हाँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। जी, जी बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जैसे आपने गर्मी की बात करी ना तो गर्मी तो आजकल कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और मतलब पहले इतना ज़्यादा जो टेम्प टेम्परेचर था वो राइज़ नहीं करता था। पर आजकल आप गर्मियों में मतलब अगर बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं, तो कहीं न कहीं आप झुलस से जाते हैं या मतलब लू जो है वो चलने लगती है। तो अ, और मुझे ये भी लगता है ना कि आजकल जैसे आप रोड में बाहर निकलते हैं जब तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो भी डामर कहते हैं या जो भी वो होता है ना अ, रोडों के ऊपर जो लगाया जाता हैं। हाँ, वो भी हाँ, तो बिल्कुल वो भी कहीं न कहीं पिघल-सा जाता है। तो मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कतें हमको महसूस करनी पड़ती हैं गर्मियों में तो और मतलब कोई भी जो एक अ, आम नागरिक है या मतलब एक निचले तबके का आदमी है। तो उसको तो काफ़ी हद तक दिक्कतें महसूस करनी पड़ती हैं। जिसका काम या तो दिहाड़ी मज़दूरी है तो गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं कि वो मतलब सर्वाइव करने के लिए भी कहीं न कहीं बहुत मुश्किल होती है उसको।
हुँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ तारकोल, कोलतार वाला रोड। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी।